<laughs> Ờ, ừm, nói cái này thì chắc là có khi là cũng nhiều người không đồng tình đâu, nhưng mà mình thấy đó chính là món bánh mì. Bánh mì của Việt Nam trong, kiểu, trong ký ức của mình ấy, bánh mì luôn luôn là bánh mì, ví dụ patê này, xong rồi các thể loại chả này, rồi, ờ, ờ, có một ít rau, ruốc các thứ đi chẳng hạn. Ờ, nhưng mà bây giờ nha, có rất nhiều cửa hàng bánh mì, gọi là, bánh mì theo kiểu, ờ, kết hợp với ẩm thực phương Tây, nào là bánh mì gà nướng này, bánh mì, ừm, bò teriyaki này, tất cả mọi thứ, ăn có ăn có thể, gọi là, lạ mồm một tí. Nhưng mà khi mà mình ăn những cái đấy xong, chắc là tại vì mình thích ẩm thực truyền thống quá ấy, cho nên mình ăn xong mình cảm giác là sao không ăn luôn bánh mì truyền thống, sau đó thì muốn ăn bò teriyaki thì ra hẳn nhà hàng ăn riêng nhỉ?
À. Ừ. Ừ, đúng. Ờ ha. <laughs> Đúng rồi. <laughs> Đúng, đúng là cái bánh cái hương vị bánh mì Việt Nam nó cũng khác hẳn với cả các nước khác, thế xong bây giờ lại đi kết hợp với cả các cái món món thịt, đúng không, của các cái nước khác vào vào cái bánh mì. Ờ, đúng rồi, cũng cũng là khá là tiếc nuối đấy, tức là cái việc biến tấu này là cũng hơi cảm thấy tiếc nuối về ẩm thực của Việt Nam nha.
Rắc rối nhau thế. Ừm, đúng rồi đó. Ừm, chính xác. <laughs> Bánh mì Việt Nam nó đã là một cái biểu tượng rồi, ừm. Ừm, đúng rồi đó. Kiểu, nó làm thay đổi đi hẳn cái, ờ, cái ẩm thực Việt Nam. Bây giờ nhỡ một người nước ngoài đến, bảo là "cho tôi đi ăn bánh mì", ờ, tự dưng lại sà vào một hàng bánh mì bò teriyaki thì họ lại sẽ nghĩ: "Ơ, ẩm thực hóa ra ẩm thực truyền thống Việt Nam nó là như thế này à?" Thế là, đâu có ổn, đúng không?
Ừm. Ờ. Ừ, bảo: "Ơ, sao giống cái, a, thịt bò chỗ tôi thế?" <laughs>
Ừ, đấy.
Ừ, thế khác nào, kiểu, đi ăn bít tết với cả bánh mì đấy cho rồi, kiểu như thế.
Ờ, công nhận đấy.
Ừ, tại vì là có hay có cái kiểu bánh mì bò bít tết gì đấy, <laughs> thế thôi đi ăn bít tết đi. <laughs> Nhưng mà thấy ngược lại thì ngược lại thì có một cái món nào mà lại làm cho bạn thấy, kiểu, thú vị và sáng tạo và đáng thử không?
À, đúng rồi. <laughs> Bít tết Việt Nam, bánh mì chảo các thứ, đúng không? Ừm. Thú vị và sáng tạo à? Ờ, để xem nào, ừm, thật ra
Món bánh trung thu chẳng hạn, thì có cái loại nhân nào đấy mà bạn thấy, kiểu, ấn tượng?